Gần đây bạn có, ừm, hình thành một cái sở thích hay thói quen gì mới hông, mà bạn, à, muốn chia sẻ để cho giúp đỡ những người cũng mới cũng mới bắt đầu một cái thói quen mới?
Ờ. Ờ, thì gần đây á nha, mình có một cái á, ờ, thói quen mới. đó là mình, ờ, mình bắt đầu chơi bóng bàn á. Thì mình thấy là cái lộ trình bắt đầu chơi bóng bàn thì cần chuẩn bị rất là nhiều thứ luôn, cho nên á, là khi mà mình bước vào chơi thì mình, ờ, cần chuẩn bị giống như là kỹ năng nè, cũng như là những cái dụng cụ á bạn.
Ồ, hay quá! Như vậy thì th có vẻ như là có khá là nhiều thứ phải chuẩn bị khi mà bắt đầu chơi một bộ môn mới như là bóng bàn, đúng hông? Như vậy đối với một người mà chân ướt chân ráo bước vào bộ môn bóng bàn, thì bạn khuyên là nên bắt đầu từ đâu trước tiên? Một cái thôi nha, làm sao để có không làm không bị choáng khi mà phải quá nhiều thứ phải chuẩn bị á.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ. Thì đầu tiên khi mà, ờ, người mới mà bắt đầu chơi bóng bàn á nha, thì, ờ, các bạn cần phải chuẩn bị cái vợt thật là chất lượng. Ờ, và để mà khi mà mình đánh bóng á, thì mình có thể được điều chỉnh, cũng như là kiểm soát cái bóng ở trong bàn á bạn.
Ồ, hồ. Ồ, hay quá! Như vậy thì là cái cái vợt là cái quan trọng nhất, và mình phải tìm được, ờ, ờ, cái vợt đúng với lại cái cái cái trình độ và cái cái sở cái, a, hợp với mình, đúng hông? Như vậy thì có cái mẹo nào để chọn vợt cho nó, a, chính xác hông bạn?
Đúng rồi! Ừm, thì, ờm, cái mẹo mà để mà chọn vợt á nha, thì bạn phải chọn cái á cái mặt vợt, ờ, giống như là, ờm, kiểu là, chỉ đánh nếu mà bạn muốn đánh bạn cái bạn mới bắt đầu đó, muốn đánh bóng gần bàn thì mình chỉ cần chọn cái mặt vợt phẳng và hông có nhiều gai, để cho mà cái á mình có thể được, gọi là, điều chỉnh được cái tốc độ di chuyển của bóng nó tốt hơn á.
À, hay quá! Như vậy là cái mặt vợt là quan trọng. Ờ, và sau đó thì đến gì nữa ha? Sau khi chuẩn bị vợt xong rồi thì tìm thầy hả hay là sao? <chuckles>
<chuckles> Sau khi chuẩn bị vợt xong á nha, là cái thứ hai mấy bạn là phải chuẩn bị một cái đôi giày thật là tốt. Bởi vì trong bóng bàn á là mấy bạn phải di chuyển rất là nhiều luôn, cho nên là cần phải chọn một cái đôi giày êm, và cũng như là phù hợp với cái chân của các bạn nữa.
Có lý ha! Đúng rồi, sau khi cái tay xong là phải lo cho cái chân, <chuckles> một đôi đôi một đôi giày thoải mái thì mới chạy được, mới di chuyển linh hoạt được, đúng hông bạn? Như vậy thì nghe bạn kể á, có vẻ bạn rất kinh nghiệm trong việc, ờ, hướng dẫn cho người mới bắt đầu á. Bạn có thể kể một cái lần nào mà bạn đã từng hướng dẫn ai tập bóng bàn thành công chưa?
<chuckles> Đúng rồi! Đúng rồi. Ờ, có nha. Có một lần á mình hướng dẫn bạn của mình khi mà chơi bóng bàn á, thì, ờm, tại vì cái kỹ thuật đầu tiên á rất là quan trọng luôn. Cho nên khi mà mình, ờ, hướng dẫn cho bạn của mình, mình cũng á giống như là chỉ, ơ, những cái cách rất là đơn giản để bạn cũng có thể tiếp thu được, và sau đó thì bạn cũng đánh được bóng ở trong bàn, và giống như đó là cái thành công đầu tiên của mình vậy đó.
<laughs> Lúc đó bạn cảm thấy nào?
Ừm, mình cảm thấy rất là, kiểu là, phấn khởi, giống như là tự hào về bản thân của mình á, kiểu vậy. <chuckles>
<laughs> Hay quá, tuyệt vời! Như vậy thì là có cái rào cản gì cho mà, ừm, một người mới bắt đầu học bóng bàn hông? Tại vì mình cũng từng trải qua cái cảm giác là, ờ, khi mà mới bắt đầu thì rất hào hứng, rất, a, rất, gọi là, rất trông đợi luôn là đi mua được mua vợt nè, rồi đôi giày đầu tiên nè. Xong rồi n từ những cú bóng ban đầu mình đỡ được thì mình sẽ rất là s rất là sướng, rất là thích. Nhưng mà xong rồi cảm giác như là cái động lực nó cứ đi xuống á bạn. Thì cái rào cản mà bạn kinh nghiệm rằng là cái người mới bắt đầu người ta sẽ trải qua là gì ha?
Ừm. Ừm. Ờ, ừm, theo mình á thì cái rào cản lớn nhất của cái người mới đầu chơi á, nó như là, thiếu cái sự kiên nhẫn. Giống như là khi mà bắt đầu chơi mà, ờ, đánh bóng mà không có vào bàn được á, rồi, ờ, di chuyển cũng không được, ờ, hoặc là, điều khiển cái cơ thể hông được á, thì, ờ, cũng dễ rất là nản để mà không có tiếp tục chơi nữa á bạn.
Ừm. Ồ, có lý! Công nhận ha, những cái đó là những cái, ờ, gọi là, những cái bước, ưm, ừm, ừm, những cái, a, rào chắn ban đầu á, là đánh mãi hông hông trúng được trái banh nè, hoặc là thấy cái chân mình nó cứ cứng á. Ờ, như vậy thì bạn có cái bí quyết nào để mà vượt qua được và kiên nhẫn hơn những cái, ừ, ừm từ những cái cú bóng ban đầu rất là vụng về đó hông?
Ưm, hừm. Ờ, thì cái lời khuyên của mình á là, ờ, giống như các bạn phải tập luyện nhiều, cũng phải dành thời gian để tập luyện nè, rồi cũng, ờ, dành thời gian để hiểu bản thân của mình hơn, để mà, ờ, giống như là, mình hiểu cái cách mà tay chân của mình di chuyển á, để mình cũng có thể điều khiển, ờ, nó đánh cái bóng cho nó ổn hơn á bạn.
Ờ, có lý ha, mình phải hiểu được cái cái cái cái thói quen với lại cái khả năng của mình thì mình sẽ từ từ mình điều chỉnh được. Như vậy thì cái vai trò của cái người hướng dẫn trong cái bộ môn bóng bàn nó có quan trọng hông bạn?
Ừm. Ờ, cái vai trò của người hướng dẫn rất là quan trọng luôn á nha bạn nha. Bởi vì nếu như mà cái người hướng dẫn mà không có hướng dẫn đúng kỹ thuật nè, hay là những cái, ờ, bước di chuyển hông đúng á, thì nó dễ lắm là mình sẽ bị là, gọi là, bị chấn thương, chấn thương nhỏ cho đến là nghiêm trọng á bạn.
Ồ, đúng rồi ha. Tại vì cái người thầy là cái người mà vừa hướng dẫn cho mình về kỹ thuật mà vừa quan sát giúp cho mình nữa và chỉ cho mình những cái cách để mà bảo đánh bóng an toàn, đúng hông bạn? Ờ, như vậy thì bạn có thể giúp mình đưa ra một cái lộ trình đơn giản rõ ràng hông? Ví dụ như bước 1 là sẽ, ờ, đặt mục tiêu đánh bóng như thế nào, bước 2 như thế nào, bước 3 như thế nào á?
Đúng rồi. Ờ, được nha. Giống như khi mà mình bắt đầu chơi á, thì cái bước đầu tiên là, ờ, các bạn là phải là, ờ, học cái kỹ thuật đánh ban đầu phải thật là chắc luôn, ờ, và cái kỹ thuật ban đầu này á, có thể là mất rất là nhiều thời gian, có thể mất đến 4 đến 5 tháng để cho mà cái cái cái kỹ thuật của mình nó phải chắc. Thì khi mà vào những cái bước tiếp theo á, bước 2, bước 3, những cái bài, ờ, nó khó hơn, ví dụ như là bóng xoáy lên hay là bóng xoáy xuống thì các bạn sẽ dễ để điều chỉnh và đánh.
Ồ, vậy á hả? Lâu dữ vậy á hả? À. Ồ, có lý. Ồ, hay quá. Có nghĩa là phải đi từng bước một và thật là chắc là trong đó là cái bước 1 là cái những cái kỹ thuật đơn cơ bản đó là nền tảng cho những cái, ờ, kỹ thuật khó hơn phía sau, đúng không bạn? Ừm, mình hỏi chi tiết hơn tí xíu nha, là cái bước 1 đó á, cái cái cái bước đầu là học những kỹ thuật căn bản đó nó nó nó có chia nhỏ ra hông bạn? Bao gồm bao nhiêu cái kỹ thuật con mà học kéo dài đến khoảng độ 4-5 tháng mới nắm chắc được.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, thì cái kỹ thuật ban đầu á, thường là chỉ là giống như là mình, ờ, di chuyển cái tay của mình ra vào. Và bên cạnh đó, cái bên cạnh cái tay của mình á, cái cánh tay của mình á thì mình cần phải, ờ, giống như là, cái hông của mình cũng phải di chuyển luôn, nó phải di chuyển cùng lúc với nhau. Ừm, đúng rồi. Cho nên là, ừm, nếu như mà mình không có, ờ, điều chỉnh được cái tay và cái hông của mình á thì rất là khó đánh luôn.
À, từng bộ phận một. À, và nó kết hợp với nhau, ừm, ừm, cái tay, cái hông. Ồ! Vậy ha? Ồ, còn cái chân thì sao bạn? Có nó có nằm trong cái bước cơ bản hông?
Cái bước cơ cơ bản thì, ờ, mình chưa có di chuyển nhiều, cho nên là chân ừm, chân á thì chỉ đứng một chỗ, nhưng mà chân cũng phải, gọi là, hơi di chuyển theo cái hông của mình một xíu thôi.
À. À, có nghĩa là cái chân cũng cục cục có bước nhưng mà không cò chưa phải chạy nhiều hay là di chuyển nhiều, cho nên là trong 4-5 tháng đầu thì là cứ tay vào hông là chắc cho chắc đã, đúng hông? Ờ, ờm, sau đó thì, à, bước 2 là mình sẽ học những cái kỹ thuật khó hơn hả bạn? Thì tới bắt ừm, tới bước nào ban đầu bắt bắt đầu mới là, ờ, linh hoạt cả người, cả, ừ, cả chân, cả tay, cả hông, cộng thêm cả mắt nhìn nữa?
Đúng rồi. Ừm. Thì mình nghĩ đó là đến cái bước thứ 3 đó bạn. Đến bước thứ 3 khi mà cái bước 1 và bước 2 đã, ờ, chắc chắn rồi á, thì tới bước thứ 3 là mình sẽ kết hợp giữa tay và chân luôn. Ờ, và bên cạnh kết hợp giữa tay và chân thì cái việc mà quan sát bóng để mà đánh nó cũng rất là quan trọng luôn.
À, thêm con mắt nhìn nữa, quan sát bóng. Ừm, như rồi, như vậy thì là khoảng bao lâu thì một, ừm mà một bạn mới học bóng bàn có thể kết hợp nhuần nhuyễn, à, các cái bước như bạn vừa mới kể và có thể, gọi là, đánh giao hữu được? <chuckles>
Ừm. Thật ra thì cái này cũng tùy vào cái á từng cái sự tiếp thu của mỗi bạn á. Ờ, có bạn thì nhanh nhất cũng là 6 tháng, còn các bạn nếu mà lâu á, thì cũng phải là 1 năm đến, à, 1,5 năm á bạn. Ờ, cho nên là nó cũng nó không có cố định lộ trình cho từng người, nhưng mà nó tùy thuộc vào mỗi người.
Ừm. Tuỳ. Hừm, nó tùy thuộc vào mỗi người và cái cái độ linh hoạt của cơ thể cũng như là cái độ quyết tâm, đúng hông bạn?
Đúng rồi.
Ờ. Như vậy thì nếu mà tựu trung lại á, nếu mà có khoảng, ừm nếu mà có thể khuyên một người mới á, 2-3 cái mẹo á, để mà làm thế nào để mà tăng cái động lực lên á để và dạng như là cho dù là có gặp khó khăn vẫn có thể vượt qua được á, thì bạn có cái mẹo nào để chia sẻ với các bạn mới hông?
Ừm. Ừm, thì cái mẹo của mình, ờ, cho các bạn mới để mà không có bị mất động lực trong cái việc mà học bóng bàn á nha, đó là các bạn cần phải có một cái, ơ, cái nhóm bạn chơi chung nè. Ờ, để giống như là mỗi lần mà mình cảm thấy là bị nhụt chí á, thì bạn của mình cũng kiểu là, ừm, khích lệ mình để mà mình tiếp tục. Với lại là mình có cộng đồng á, thì khi mà mình đến mình cũng vui, rồi mình cũng có động lực để tiếp tục tập á bạn.
Ờ, có lý ha. Công nhận á, cái cộng đồng rất là quan trọng luôn. Và, ờ, nếu mà mình đi một mình á, thì mình sẽ sẽ sẽ dễ bị chán hơn, còn đi mà nó vui, rồi đến gặp bạn bè, rồi có ờ, nhìn cái tiến bộ của nhau để mà thúc đẩy phát triển á, thì sẽ hay hơn. Như vậy thì ở Việt Nam á, nếu mà mình muốn, ờ, tìm một cái cộng đồng chơi bóng bàn như vậy á, thì có có cái chỗ nào để tìm hông bạn? Có cái nền tảng nào hay là hội nhóm hay là đến các câu lạc bộ như thế nào hông bạn? Mình hông biết cái này, bạn giới Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Thường thì, ờ, mình sẽ lên trên, ơ, các trang, ơ, mạng xã hội á, và mình sẽ, ờ, tìm những cái cái cái cái nhóm mà ở trong cái khu vực mình sống, rồi, ờ, mình sẽ tham gia vào những cái nhóm đó. Sau đó là mình sẽ hỏi thông tin, rồi mình sẽ tìm đến cái câu lạc bộ gần đó để mà mình tham gia. Thì như vậy á, thì mình có một cái cộng đồng ở trong cái khu vực của mình. Ờ, bên cạnh đó thì, ờ, mình cũng có thể giống như là đi giao lưu với những cái câu lạc bộ khác nữa.
À. Ồ, hay quá! Có nghĩa là vừa vừa là nơi địa phương gần mình sống, chọn cộng đồng gần nhà, và vừa là mở rộng cái kết nối của mình với những cộng đồng khác h nữa, đúng hông bạn? Như vậy mình cũng đối với một người mới bắt đầu á, thì là vừa phải tìm thông tin, ơ, trên mạng, trên off online, xong rồi vừa phải tìm những cái câu lạc bộ offline nữa, thì thì sẽ tạo nên một cái cộng đồng vững chắc hơn để mà đi xa được trong bộ môn này ha bạn ha?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi.
À, trong những cái cộng đồng mà, ừm, người chơi bóng bàn á bạn, thì có cái lưu ý gì khi mà một người mới chân ướt chân ráo bước vào cái cộng đồng đó phải phải phải lưu ý hông bạn? Ví dụ như là trong cái cách ứng xử, hay là trong cái, ờ có những cái gì mà bạn người đó phải lưu ý khi mà tham gia một cái cộng đồng mới như vậy hông?
Ừm. Thì, ờ, những cái lưu ý cho những người mới tham gia vào cái cộng đồng á nha, thì, ờ, đầu tiên là các bạn phải chịu học hỏi nè. Ờ, bởi vì, ờ, trong cái cộng đồng sẽ có rất là nhiều người chơi rất là giỏi luôn, cho nên là nếu mà mình chịu học á, và mình chịu lắng nghe, thì, ờ, ờ, các bạn cũng sẽ hướng dẫn và dạy lại cho mình những cái kỹ năng đó.
Wow! À, và cái nhìn chung là trong cộng đồng đó mọi người cũng cởi mở với nhau, đúng hông bạn? Và, ừm, cũng cởi mở với người mới, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm, đúng.
Và miễn sao là người mới cũng phải vào vập vào cộng đồng, tham gia cộng đồng với một cái thái độ nền nã và và sẵn sàng học hỏi, ừm, ừm, gọi là, đàn anh đàn chị ha? <laughs>
Ừm hưm, chính xác. Ừm.
Có cái gì nên tránh hông bạn? Có cái điều cấm kỵ gì hay là cái nét văn hóa gì trong cộng đồng những người chơi bóng bàn, mà một bạn mới có thể là phải lưu ý để tránh hông?
Ờ, mình thấy là cái điều nên tránh á, là mấy bạn, ờ, đừng có cương quá khi mà chơi. <chuckles> Tại vì ví dụ như khi mà vô, ờ, chơi đấu với nhau á, thì thường là hay ăn thua, hơn thua á, cho nên là cái này là cũng, ờ, cũng nên hạn chế, cũng hông nên. Bởi vì khi mà mình đến mình giao lưu á, thì, ờm, mình cũng là người mới mà, cho nên là mình cần phải quan sát trước.
Ồ, vậy hả? À. Ừm, hay quá. Ờ, nhiều khi là vô game rồi bắt đầu sẽ hơn thua, tính hơn thua đó, vui quá, đúng hông? Đó, nhưng mà người ta nói là vui thôi, đừng vui quá là vậy ha. <laughs> À, và khi mà chẳng may mình hỏi thêm một câu nữa nha, chẳng may là cái xảy ra khi mà một cái bạn mới, à, vào một cái câu lạc bộ mới, và nếu chẳng may xảy ra một cái mâu thuẫn gì đó với cái cộng đồng sẵn có ở đó rồi, chẳng hạn như là tranh cãi về một cú bóng hay là gì đó. Thì nếu mà phải xử lý những cái tình huống như vậy, thì bạn có lời khuyên gì cho người mới hông?
Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, thì mình nghĩ nếu như mà có những cái tình huống, ơ, như vậy đó, thì các bạn cần phải á, giống như là, ờ, không nên tức giận quá, mình phải á, biết lắng nghe á. Ờ, và giống như là, kiểu là, ờ, không nên, ơ, để cái cảm xúc của mình nó vượt quá, ờ, cái, cái, trong lúc mà cãi vã, bởi vì như vậy thì nó cũng không có ích lợi gì cho mình. Ờ, bởi vì các bạn cũng là người mới mà, cho nên mình cần phải khiêm nhường một xíu.
Ừm. À, hay quá. OK. Lắng nghe là ờ, và điều chỉnh cảm xúc của mình, đúng hông bạn? Biết, ơ, điều ờ, gọi là, k kiểm soát cái cơn nóng giận của mình. Ờ, mình nghĩ cái đó là đúng cho tất cả mọi người luôn á ha, hông riêng gì người mới. Ờ, như vậy á, nếu như mà một người mới đã bắt đầu với môn bóng bàn rồi, nhưng vì một lý do nào đó không đi xa được và đã bỏ cuộc, thì và như bây giờ lại muốn quay lại môn bóng bàn nữa, thì bạn có từng trải nghiệm qua cái việc hướng dẫn cho một người như vậy chưa?
Đúng rồi. À, có rồi nha. Thì khi mà, ờ, hướng dẫn ví dụ các bạn, à, đang chơi một thời gian rồi mấy bạn bỏ một thời gian khá dài rồi quay lại á, thì nó rất là khó khăn ở trong cái việc mà hướng dẫn lại luôn. Bởi vì cần phải, à, bỏ ra đúng rồi.
Ủa, vậy hả? Khó hơn người mới, khó hơn người mới toanh luôn? Wow.
Chính xác, tại vì khi mà quay trở lại thì giống như là dạy lại từ đầu luôn. Rồi những cái á, mấy bạn bỏ lâu quá rồi á, thì, ờ, cái kỹ thuật của các bạn nó cũng, kiểu là, phải nắn lại ngay từ đầu, cho nên nó cũng rất là khó luôn.
Ừm. Ừm, như vậy thì tốt nhất là, ờ, tìm mình ra cái cách phù hợp của với mình để mà có thể đi được lâu dài với bộ môn, chứ đừng có trường hợp là là bỏ xong rồi quay lại, thì nó sẽ khó khăn hơn để mà bắt đầu lại từ đầu, đúng hông bạn?
Đúng rồi.
Ờ, nhưng mà ph mình nghĩ là chắc vẫn có thể làm được chứ hả?
Có được chứ. Ờ, nói chung là nỗ lực là được là bạn.
<chuckles> Đúng rồi, quan trọng là cái ý chí của mình, đúng hông? Ờ, hay quá. Cuộc trò chuyện hôm nay là mình biết thêm được nhiều cái hay về bộ môn bóng bàn này, với lại biết thêm nhiều mẹo mới để bắt đầu một, ờ học một môn thể thao mới nữa. Ờ, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nói chuyện với mình hôm nay, mình rất vui.
Đúng rồi. Ừm. Hôm nay gặp bạn mình cũng rất là vui luôn. Cảm ơn bạn nha. Tạm biệt bạn.
Ờ, cảm ơn bạn, chào bạn.